Oye, fíjate que vengo contigo porque tengo muchos problemas últimamente. La verdad, em, a principios de este año me diagnosticaron diabetes tipo 2 después de tener un embarazo un poquito de alto riesgo y, pues, no me costaba tanto como que durante el embarazo comer nutritivamente y demás, al contrario, me sentía muy motivada para hacerlo. Pero ya conforme pasaron los meses y demás, no sé, la motivación me ha bajado bastante. Siento que he perdido mucho mi rumbo en en qué está bien comer y qué no, y más por lo que, pues, yo tengo mi enfermedad. Entonces, pues, no sé qué consejo me podrías dar para seguirme motivando y demás.
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Creo que aquí la motivación tendría que estar de lado. Cuando tú no tienes la voluntad para hacer algo, lo que se requiere es disciplina. Eh, cuando tú lo empiezas a hacer como parte de tu rutina y lo ad lo adaptas como un hábito, es mucho más fácil seguirlo que tener que depender de una motivación para poder hacer las cosas, eh.
Sí. Claro, claro.
En tu caso tú tienes una enfermedad, ¿no? Entonces, no es solamente como que: "Bueno, si me veo bien, qué bueno, y si no me veo bien, qué mal". Es algo que tú deberías de consultar con, eh, <smacks lips> contigo misma y con expertos, con nutriólogos, para poder hacerlo de la manera más adecuada. Pero dime, ¿qué es lo que cuáles son tus limitaciones? ¿Es el tiempo, es el dinero, es, eh, quizá que no tienes mucho conocimiento en cómo cocinar saludablemente?
Sí. Sí. Pues es un poquito de todo. Creo que el conocimiento sí lo tengo porque, pues, desde el embarazo he estado en consultas nutricionales y, pues, a la larga de mi vida también, entonces, de alguna manera, la base ahí está, ya la tengo. Eh, pero sí noté muchísimo cambio, porque hace unos meses también en estas, eh, tipo de pláticas de que también me recomendaron, pues, ir a a tratamiento psicológico también para ver el de por qué se consumen ciertas comidas y demás. Eh, pues, nos dimos cuenta que tengo lo que es ansiedad generalizada y lo cual me dieron un medicamento que no es muy fuerte y que sí me ha ayudado bastante, pero esas primeras 5 o 6 semanas que fue de cambio para mí, eh, me hicieron sentir terrible mi emoción, mis emociones, mis motivaciones, todas se fueran para abajo, literal. No, todo lo que me gustaba hacer ya no lo hacía, no me gustaba ya, Y ahí se fue justamente esto de de lo que es hacer las comidas, porque yo ya tenía bien como que ese sí, ya estaba muy organizada en en por ejemplo, los fines de semana, ya tenía listos mis platillos que iba a hacer entre semana y ya tenía mi lista de mandado y es lo que hacía el fin de semana, ¿no? Puros preparativos de comida. Y se me facilitaba bastante y me gustaba porque no me disgusta para nada cocinar. Tampoco es mi pasatiempo favorito, claro, pero no me disgusta tampoco. Es me parece incluso hasta terapéutico. Pero sí ujú, sí.
Ujú. Ujú. Okey. Sí, es súper útil. Ah. Ujú. Sí. Ajá. Mm. Ujú. Organizado. Ujú. Claro. Sí. Sí. Claro, como tú dices, es es terapéutico, o sea, tú mencionas que hay una cosa aquí más psicológica, más emocional, que es lo que te impide poder preparar tus comidas. Entonces, aquí yo dig yo te recomendaría empezar con pasos pequeños, ¿no? O sea, tú decías, okey, me la pasaba todo el fin de semana cocinando y y preparaba mi mi comida para la semana y así, pero, pues, ahora ya tienes un nuevo integrante en tu familia porque acabas de pasar de un embarazo y un montón de emociones y un montón de cosas. Entonces, podrías empezar con cosas pequeñas, por ejemplo, eliminar o no tener en casa, em, cosas que no sean saludables, como, pues, papitas, galletitas, cosas así. Y después ya te vas organizando un poco con porque es que es es todo un proceso, ¿no? Es desde ir elegir los vegetales hasta hasta prepararla las cosas, pero dime, ¿cómo te sientes tú ahora con tu planificación de tu vida, ya incluyendo esta este, pues el bebé, no? O sea, el el nuevo integrante.
Sí. Okey. Claro. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Sí, pues mira, él, pues, ya tiene ahorita un año y medio, y, pues, a él sí lo uso mucho de excusa, me gusta mucho, em, como tuve lo que es la diabetes gestacional durante el embarazo, sí me advirtieron que él podría desarrollar también, eh, la diabetes tipo 2 ya de más grande, entonces también cuidar mucho su comida. Entonces, sí me di, con él sí se me facilita la idea de estarle siempre preparando, pues, los 5 grupos alimenticios, todo muy bien, muy balanceado, limitar lo menos posible cosas super procesadas y demás. Con él no se me, no sé, la motivación no f no me falta. Incluso, muchas veces he notado que lo uso como para decir, ¿sabes qué? Si le voy a dar esto a mi bebé, pues yo también lo puedo consumir. ¿Sabes? Es mucho más saludable, no tiene tanta sal, no tiene azúcar y demás. Entonces, pues lo puedo usar para, pues yo también alimentarme a mí y a mi esposo, y sería y sería una buena una buena opción. Pero no lo sé, creo que lo que me está pasando más es de que me presionó demasiado, ¿sabes? Porque ahorita que te comento, ya pasó ese tiempo bastante del medicamento y ya me siento súper bien, y creo que quiero pasar de un día para otro, quiero volver a tomar mi rutina de antes, siendo que, pues, ya no no lo puedo volver a hacer porque, pues, ya tiene meses que no la tomo.
Ujú. Ujú. Ya. Ujú. Ah. Ajá. Sí. Claro. Ujú. Mm. Ujú. Ah. Sí. Sí, no. Bueno, o a lo mejor sí puedes volver a hacerlo, solo que las cosas rápidas no suceden, o sea, los cambios grandes tienen que tienen que pasar por un proceso, y por eso si te pones como metas a cortos plazo y aparte fáciles de cumplir, como tú dices, okey, ya identificaste que que tu que tu niño te motiva, que tu que tu bebé te motiva a hacer algo y tu familia más que hacerlo por ti misma. Entonces, pues claro, si cocino para 1, ¿por qué no cocinar para 3? Si cocino para mi esposo, ¿por qué no cocinarlo? O sea, claro que hay una limitante de tiempo y y de gustos también, no sé qué tanto te acostumbraste a algunos sabores o cosas así, qué tan difícil para ti sea dejar, eh, por ejemplo, azúcares o sal.
Sí. Ajá. Sí, claro.
Ujú.
Pues, el problema es ese de que nunca nunca he sido realmente de un paladar muy dulce, siempre fuimos de más de cosas saladas, pero no sé por qué de repente sí me llegan como que temporadas de que quiero tomar o comer nada más ciertas cosas dulces, y sí lo he notado también también cometo el gran error de cuando voy al supermercado a hacer mis compras, lo hago antes de comer. Entonces, también he notado que compro muchas cosas, nada más porque, pues, oc uh quiero algo rápido como para comer.
Ujú. Ah, mejor. Claro. Sí. Claro, y ansiedad también. O sea, aquí juega un un papel muy importante en nuestro estado mental. Eh, en este caso, o sea, tú tie eres una persona que tiene conocimiento y habilidades en en la cocina y aparte que sabe qué es bueno y qué no, pero aquí hay una cosa emocional. Entonces, lo que también funciona, aunque parece que no está relacionado, es hacer alguna actividad física, quizá un poco de yoga, quizá un poco de algo a lo mejor que a ti te guste, quizá te gusta correr, quizá te gusta nadar, quizá te gusta, porque eso, o sea, el cuerpo mismo te demanda cosas frescas, te demanda, o sea, después de ir a nadar o correr, pues no te quieres ir a comer un un o a tomar una coca o tomar un refresco, sino a tomar un agua fresca, ¿no? A tomar algo que que s que te refresque, que te hidrate, eh, quizá comer algo que que te haga sentir liviano, no te quieres comer ahí 3 platos de espagueti, eh, super grasoso, ¿no? Entonces, quizá podrías empezar y aparte la el que hagas actividad física cambia totalmente tu tu estado mental y quizá puedas encontrar la motivación para una cosa, que es el comer nutritivamente, desde otro ángulo, o sea, claro que está la la salud del del bebé y claro que está tu salud personal, pero si no es suficiente para para sostenerlo, quizá podrías intentar, eh, con alguna actividad física, ¿cómo te sientes tú en en ese en esa ámbito?
Sí, sí, sí. Sí. Claro. Claro. No. Sí. Sí, claro. Sí. Claro. Pues igual era parte de mis rutinas, a mí me gusta mucho lo que es caminar y lo usaba mucho para caminar con mi bebé, caminaba mucho a un parque que tengo muy cerca de casa. Entonces, eh, es lo que más hacíamos. Pero igual, eh, después del medicamento, pues, como te comento, todo cambió, todo se fue para abajo y, pues, mi rutina desapareció completamente. Entonces, yo creo que es volver a encontrar el el momento adecuado y y, eh, incluso, buscar otra alguna otra actividad, porque hay varias actividades de movimiento que me gustan, es simplemente como que tratar de verlas como, de alguna manera que no es un ejercicio, sino como que algo que me gusta, porque realmente sí es algo que disfruto y me gusta mucho cómo me hace sentir, no sé, una bailada, una caminada después de 10, 15 minutos, porque sí se nota mucho la diferencia en lo mental y en lo físico, me siento mucho más movida, eh, me siento mucho más activa, no sé, incluso duermo mucho mejor y eso me ayuda.
Ujú. Sí. Ah, qué bien. Mm. Ujú. Sí. Claro. Sí. Yo. Eh, pensaría que no es necesario, o sea, mucha gente espera el momento indicado. Mucha gente como tú piensa que cuando llegue el momento indicado lo voy a hacer.
Ajá. Sí.
Tendrías que verlo desde esta perspectiva, el momento indicado es ahora. Puedes empezar con una clase, algo que no te comprometa como, eh, pagar la mensualidad del gym o eh, inscribirme a s 16 clases a la semana, eh, yo creo que puedes empezar con una vez por semana, salir a correr al parque, eh, como tú dices, a bailar, pero empezar a actuar desde ahora, no esperar el momento indicado.
Okey. Sí, sí, sí. Okey. Claro.
Porque si vivimos esperando o si la gente vive esperando el momento indicado, jamás, este, pues jamás va van a tomar una acción.
Claro. Sí, sí, sí, comprendo completamente y y creo que te doy toda la razón en eso de que si sigo esperando a que la motivación me llegue mágicamente de un día para otro, pues, a lo mejor no va a pasar, pero si empiezo con la acción y poco a poquito mi cuerpo me va a pedir más.
Mm. Ujú. Claro. Exacto. Pues espero que todo esto te haya sido de utilidad y que puedas retomar el camino a tu, eh, nutrición, em. De una manera, pues, continua y saludable, este, y que lo puedas hacer por el bien de ti y de tu familia.
Claro, muchas gracias por todos los consejos y, eh, tome muchas notas y creo que si voy a empezar a cumplirlo.
Claro.